Trời ơi! Đó, cái đó là vỡ mộng học sinh đó nha, tại vì cái hình ảnh cô giáo chững chạc nghiêm túc, đâu mất tiêu rồi, tự nhiên thấy mặc, ơ, v jupe ngắn cũn cỡn giống như là ở trong bar, trong club đâu có được, đúng hông nè? Thành ra nếu mà bạn muốn, gọi là, để cho người ta tôn trọng bạn đó là mình luôn luôn phải kín đáo, lịch sự. Có nghĩa là không hở hang, không sến súa, không lòe loẹt, không có bầy hầy, bê bối, đó. Ví dụ một cái bộ cánh vừa phải mà tự tin đủ đó là thí dụ bạn đi chơi với bạn bè, bạn chỉ cần một cái quần, ờ, rộng rộng, cái quần, ờ, kiểu, mà quần tây nhưng mà hông cần ôm, quần rộng rộng, tại vì ôm á, nhiều khi nó cũng lịch sự với một số người mà không lịch sự với một số người nha. Cho nên cứ mặc quần tây rông rộng, rồi một cái áo ở trên, thí dụ như là áo, ơ, gọi là, áo phụ nữ mà có tay đó, áo tay dài, tay ngắn, tay cùi chỏ hoặc là tay phồng ở trên gì không không cần biết, áo có tay là được, đừng có sát nách. Rồi cổ cũng cổ tròn, cổ l lọ, cổ tròn hoặc cổ thuyền là quá rồi, đừng có trễ quá xuống dưới ngực. Rồi, bỏ áo vô quần rồi để trang trang trọng hơn thì bạn có thể khoác thêm một cái vét ở ngoài, một cái vét nhẹ thôi, màu gì nó nó trái ngược lại với cái áo ở trong là nó đã đủ nổi rồi. Một cái khoác áo khoác nhẹ, đó, áo khoác không cần nút, đó. Thí dụ áo ở trong màu trắng, áo ở ngoài màu be hoặc màu hồng nhạt là đủ lịch sự rồi đó. Ừm.
Ừm. <laughs> Ừm. Đấy, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Wow! Ừm. Ồ! Thế ừm. <laughs> Trời ơi! Thế thì có vẻ là là, à, những cái trang phục này nó rất là lịch sự và vừa phù hợp với bản thân, vừa phù hợp với ngành nghề nữa. Ừm, nó rất là hay! Ừm, ừm.
Mà nó cũng tự tin, tại tại vì sao hông? Nó không bó rọ, bạn sẽ tự tin, kiểu, s linh hoạt thoải mái cử động, ừm.
Ừm. Ờ, rất vui khi được nói chuyện với bạn ngày hôm nay nhá, ừm.
Mình rất hân hạnh. Bye bye.
Ừm, tạm biệt.

Thường á, mình th thường là mình chỉ giữ đúng cái phong cách là phải lịch sự, chỉn chu, mình ít bao giờ đổi phong cách lắm, ví dụ như bây giờ cái phong cách của mình là lịch sự, chín đáo gì, mà giờ kêu đổi qua sexy đi, hổng được, tại vì mình không thấy tự tin. Tại vì sao? Nó lạ, mình không mình mình không có phù hợp với nó, thì mình mặc vô mình không có thấy tự tin. Trũng như là, ờ, người người người ta qu quen rồi, a, người ta hở quen rồi thì mặc vô cỡ nào người ta cũng tự tin, nhưng mà mình chưa bao giờ hở, cái, tự nhiên giờ kêu mình hở, mình đâu có tự tin, đi đứng dòm ngó che đậy này kia, phải hông? Cúi lên cúi xuống hổng được, đó, nó phiền lắm. Đó, thành ra mình cứ theo đúng cái phù hợp sở thích nè, phù hợp cá tính nè, và có cái sự lịch sự là mình thấy tự tin. Chứ còn nếu phù hợp đầy đủ hết mà không lịch sự là hông tự tin nha, tại vì mình ăn mặc không lịch sự đó, ra đường người ta dòm mình, cái ánh mắt ái ngại, mình đâu có tự tin được. Đó, quan trọng là cái kim chỉ nam là phải lịch sự trước cái đã, đó, đẹp xấu tính sau.
Ừm. À. <laughs> Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Thế là ừm. Ừm. Ồ. <laughs> Ừm, à, mình mình hiểu rồi, có nghĩa là bạn sẽ, ưm, theo một cái phong cách, kiểu như là, ờ, kín đáo, ấy, và như thế khi mà bạn mặc những cái trang phục như thế thì bạn cảm thấy nó nó tự tin hơn và thoải mái về cái, a, con người của bạn hơn. Ừm.
Ừm. Đúng, tại vì bạn tưởng tượng coi nè, mình mặc cái hở hang đó, mình đâu có yên tâm, mình phải che cái này, đậy cái kia, cúi lên cúi xuống cũng hông được, đúng không nè? Nghiêng ngã cũng hông được, à, nhiều khi rớt đồ hông dám cúi xuống lụm nữa, đúng hông nè? Đó, thành ra mình cứ thấy kín đáo, lịch sự là thoải mái nhất, cỡ nào cũng cân được hết trơn, cỡ nào cũng xử lý được hết trơn, đúng hông nè? Một bộ đồ mà lịch sự đó, mình đi, ơ, công sở mình cũng thoải mái, mình đi chợ mình cũng thoải mái, mình đi vô trường học cũng ô kê, mình đi họp, đi bạn bè, chỗ nào mình cũng thấy mình ứng phó, ư, kêu bằng, di chuyển, cử động một cách linh hoạt, tự tin. Còn á, hễ mà cái bộ đồ mà thiếu trước hụt sau đó, bảo đảm, à, che che, đậy đậy, kéo kéo. Bạn có thấy có nhiều người ha, mặc đồ cho hở vô rồi cái che, vậy thì thì đừng có mặc hở, đã hở rồi thì đừng có che, tự nhiên cái hở cho đã cái ra c trước thiên hạ cái đứng che, tay bụm chỗ này, tay bụm chỗ kia, làm chi cho không thoải mái vậy? Nội nội như vậy là thấy là không tự tin rồi đó. Thứ nhất nhìn vô không tự tin, thứ hai nhìn vô không thoải mái, và thứ ba nhìn vô thấy tự nhiên người ta chú ý thêm, bạn hiểu hông nà? Gây cái sự chú ý thêm. Ừm!
Ừm. <laughs> A! À, thế á? Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> À, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Trời ơi, buồn cười quá. Ừm, ừm, ừm. Ừm, đấy. Ừm. Đấy.